あの、スキルをゼロから学び直した経験ってありますか？
えっとですね、ここ数年でいくつか勉強したものがあるんですけど。
はい。 ほうほう。
その中で、まあ、一番大きいかなって思ったのが、あの、動画編集をゼロから学んだんですよ。
はい。 あ、いや、動画編集っていうと結構最近の仕事ですとか、何でもいろいろ使えますもんね。
うん、そうですね。結構、あの、その CM とかでも出てきたりすると思うんですけど。
うんうん。 はい、うんうん。なるほど。なんかその動画編集を始めようと思ったきっかけっていうのは何かありますか？
で そうですね、それがあの、一番大きかったのが、あの、会社を辞めて、なんだろう、こう、独立したいなというか。
うん。 はい。 うんうん、なるほど。
あの、家で仕事をしたいなって思ったのが一番大きなきっかけだったんですよね。
なるほど。ってことは、その、所謂、その、普通のオフィス勤務から、あの、リモートに変えたいっていうのが、ま、その、きっかけだったってことですか？
ふんふん。 そうですね、以前は、もう、普通に会社員してたので。
はい。なるほど。
ただ、こう、ま、毎日の通勤時間とか
うん。
なんか、こう、毎日一緒同じ場所に、同じ時間に行って、なんか、やってみたいなのが、なんか、ちょっと、変えたくて。
うん。 うん。 なるほど。あ、やっぱ、あの、ストレスというか、ちょっと、その、変化がないですもんね、そういう生活ってね。うーん。
そうですね、なんか、ま、大きく言うと、あの、もう、自由にやりたくて。
うん。 あ、あ、なるほど、そっか。じゃあ、結構、あの、思い切って、その、仕事を変えるために動画編集の、その、スキルを学び始めた、そんな感じなんですかね。あ、なるほど。だったら、その、動画編集を学び始めた当時っていうのは、その、なんか、こう、はっきりとした確固たる目標というか、なんか、その、ここまでやったら、ま、とりあえず、その、あの、スキルを一通り学んだというか、そういう目標みたいなのがあったりとか、あと、その、心境ですね。どんな感じのどんな感じで、その、スキルを学んでいったというか、どういう気持ちで、そう、学んでいかれたんですか？
そうですそうです。 ふん。 はい。 はい。 うんうん。 えっとですね、まず目標っていうところでいくと、あの最初副業として始めたので
はい。 ああ、なるほど。ふんふん。
はい。で、まあ、副業でいくら稼げたらこう、本業にした時に大丈夫になるかなって考えて。
はい。 ああ、なるほど。うん。
で、ま、副業ってもうすごいやれる時間が限られるじゃないですか。
はい、はい。
もう、普通の仕事の前後か、ま、休みの日を使ってやるかになってくるので、結構時間が足りなくて。
うん。 はい。うんうん。
でもなんか、1回副業だけで5万円を達成したことがあって。
はい。えっとはい、1日でですか？それとも1か月で？いっかげつで5万。あ、なるほど、副業でってことですね。はい、なるほど。うんうん。
で、まあ あ、えっと1か月ですね。 そうですそうです。で、ま、5万円をこう、余った時間で創出できるなら、まあ、これからどんどんふ仕事増やしていったら、生活できるぐらいにはなっていくかなって思えて。
なるほど。だろちょっとずつそのステップというか、あの、ね、あの、しゅ副業から本業にされるまでのそのステップを踏んでいかれたっていう感じなんですね、そしたら。
うんうんうん。 そうですね。なので、ま、最初目標は、あの、月3万円が一番最初の目標だったんですけど。
はい、なるほど。おお、具体的ですね、そしたら、月3万円稼ぐっていうのが。
そうですね。ま、月3万稼げたら、年間で言うとさんじゅうろくまんとかなってくるので、まあまあ大きいかなみたいな。<laughs>
ふんふん。 ああ、なるほど。 ああ、なるほど。そっか。あの、実際勤務、あの、本業があって勤務していたから、なんかこう金銭的なその価値観、そのあの、ある程度その価値観みたいなのが結構もう既にあったっていうことなんですね。そしたらもう、副業としてこれぐらい稼いだら、いずれ本業にした時に、あのもう、独り立ちしてやっていけるだろうみたいな、そういう点から目標を考えたっていう感じなんですかね。なるほど。
うんうん。 そうですね。もう独立をとにかくしたかったので、まあ逆算して。
うん。 ああ、なるほどね。そうですよね。あのやっぱり、あの、大きな目標になりますもんね、独立するとか、こうね、あの、生活に直結するそういうものがあればね。うん。うんうんうん。
そうですね。なので、ま、3万円クリアして、じゃあ次5万円ってして、本当はじゅうまんとかいけたら、自信持っていけたんでしょうけど、ちょっともう、独立したいが早く来てしまって。<laughs>
ああ。うんうん。 はい。 うんうんうん。 あ、なるほど。やっぱりあれですよね、あの、本業と並行してやってると結構、その、待ってくれないですもんね。あの、その、じ時流というかスピードというか。こう、じゅじゅうまんね、10万貯めないため貯めるまで待ってくれるってこともなく、あ、もう3万貯めた、よし、じゃあ本業辞めて、ほぼこっちを、副業を本業にしようみたいな、ね、両方並行することになりますもんね。うーん。
うんうん。ですね。 そうそう。 ま、とりあえずこう、自分のスキルがある程度の収入になるっていうところまでは分かったので、ももういいやと思って。<laughs>
うんうん。 はい。 はい。 あ、なるほどね。いや、そうなんですね。なんかその、動画編集のそのスキルの、なんか、最初の1歩というか、なんか、何から始めたんですか、それは？
はいはい。 は、一番最初のきっかけは、あの、ま、よくあるかなと思うんですけど、あの、おすすめの副業何選みたいな。<laughs>
はい。 ああ、あ、あのインターネットの、そのえっと、おすすめのなんか、あれですよね、あの出てくるやつですよね。なんかあの、これこれこれをするとか。うんうんうんうん。うんうんうん。なるほど。
そうですね、なんかユーチューブとか。 たぶんユーチューブの動画を見たんですかね、最初。
あ、宣伝してるやつですね。うんうん。なるほど。うん。
そうですそうです。で、あの、実はその動画編集始める前に、あの、プログラミングも挑戦してみたんですよ。
うんうん。 お、すごい。あ、結構じゃあ、あの、専門的じゃないけど、なんか割と、その、技術とかスキルがいるものを結構挑戦されるんですね、そしたら。うんうん。
<chuckles> そうですね。ま、逆にその方がこう独立しやすいかなと思って。
あ、なるほど。専門的な技術があれば、こう、独立してもある程度のお金が入ってくるって、ま、お考えになったっていうことなんですね、そしたら。なるほどそうですね。そうですよね、あの、すごくおっしゃることよくわかります。うんうん。
そうですね。 なかなかこう、会社員の会社員やってる中で身につけられるスキルもいっぱいあると思うんですけど、なんか、それをこう自分だけでやる風にスライドするってちょっと難しくて。
うんうん。 はい。うんうん。 はい。うんうんうん。
なので、ちょっとまた別に改めて学ぼうと思って。
はい。うんうん。
で、まあ、あ、目標としていうか、目的はずっと一緒なんですけど、ま、家で仕事したいとか。
あ、はい。うんうん。なるほどね。あ、なんか、そのえっと、動画編集の、やあのスキルで、なんか、使った教材ですとか、学習方法とか、その1日にどれぐらい勉強したかとか。なんか、立てたスケジュールかなんかあれば教えていただきたいんですけど。
うんうん。 うん。 そうですね、スケジュールはほんともう本業の合間、合間でしてたので、こう、具体的に何日とかやってたわけじゃないんですけど最初は、あの、ユーチューブで解説動画を見たんですよ。
ああ、あ。 うんうん。 はい、はい、ふんふん。
で、なんか軽い、こう、一連のその動画編集ソフトの使い方
あ、なるほど。ソフトの使い方から始めたんですね。うんうん、なるほど。
そうですそうです。もうなんかソフトも結構、あの、毎月サブスクでお金がかかってくるんですけどだから最初なんか、ちょっと「うっ」てなったんですけど、ま、もう仕方ないと思って。<laughs>
はい、うんうんうん。 はい、<laughs> いや、だったらそれなんか、その学んでる途中でなんか「やめこれもうちょっと難しすぎて辞めたいな」とか「いやこれちょっと私にはできないわ」とかなんかそういうこともあったりしたんじゃないですか？
そうですね、それで言うと動画編集は結構、あの、ま、学んでても楽しかったんですよね。
お、なるほど。ふんふん。
なので、その前にやってたプログラミングの方が、あの、「あ、もうこれたぶん私には向いてないやつだ」って結構すぐなって <laughs>
はい、うんうん。 ああ、そうなんですね。それ、あの、結局その、どうやってその、えっと、挫折感みたいなのを乗り越えたんですか？
わあ、もう無理って思ったら、とりあえず次の別のことやろうと思って。<laughs>
あ、あ、なるほど。ちょっとだからあの、視点を変えるというか、ちょっとそのむ行き詰まるとちょっとあの、そのまま進めないでちょっと間を置くとか、ちょっと時間を置くとか、ちょっとそういう風にされたってことですかね。
そうですね。あと、体感、なんかこう、これを頑張って続けても
うんうん。 うん。 うんうん。
なんかこう、高いスキルを手に入れられる気がしなかったですよね、プログラミングについては。
ああ、なるほど。いや、それほんとにあの、そういう専門的なスキルって言っても、結構その一般にあるものって様々じゃないですか。そう、どいろんな種類があるし、どれが自分に向いてるかもちょっと分かりにくいところがあるし、なんかそういう中でそのプログラミングだったり、その動画編集のスキル、なんかそのやっていく中で、あの、こう難し専門的だったから、その辞めたくなる方もいらっしゃると思うんですよ。途中でつまずいたりとか、そのもう途中でこれはちょっと私には向いてない、お金掛けたけど向いてないなみたいな、なんかそういう時に続けるアドバイスだったりとか、こうやったらやる気が出てくるとか、なんかそういうあの、アドバイスみたいなものってありますか？
うんうんうんうんうん。 うんうん。 はいはい。 うんうんうん。 うんうん。 は、って言うと、多分あの、まあ、最初ちょっと勉強するじゃないですか。
うん。 はい、うんうん、うん。
で、そしたらなんかあの、結構こう、ここまでやれるようにならないととか、もっとできるようにならないと仕事にできないって、なって、こう、マネタイズが遅くなる方って結構いらっしゃると思うんですよ。
うん。 はい、うんうんうん。
ただ、私的には一回もう仕事受けてみて <chuckles>
うん、うん。 あっ、なるほど。つまり、あの、もう、現現地で学ぶというか、もう、なんか、飛び込んでみてなるほど、はい。
そうですそうですそうです。 で、まあ、もちろん、あの、わからないこといっぱいあるんですけど、まあ、もう、やっていく中で覚えていく
うんうんうん。 ああ、なるほど。もう、現地実習ってことですね。そしたら、もう、仕事を受けて仕事の中で学びながら覚えていく。
そうですね。 そうです、そうです。なので、私も、結構、一番最初に得た仕事は、多分もうやり始めて1か月も経たないくらいで最初の仕事を受けたので
うーん。 うん。 はい。うんうん。 ほお、すごい。いや、動画思いき思い切りましたね。その、動画編集って、そのすごく、やっぱ、ちょっと聞く聞くだけだと、ちょっと、専門的な感じもあるし、なかなか、その、全くやったことのない状態から自分だけで、まあ、独学ですよね、自分で学んで、そこで学んでる途中でもうすでに自分の仕事にされる、仕事として引き受ける。そう、それは、なかなか、結構勇気のいることだと思うんですけど、はい、なんか、それ、実際、あやって良かったこととか、逆に困ったことってありましたか？
うんうんうん。 そうですね。 <laughs> ああ、でも、やっぱり、こう、最初からお金をもらってやることで、あの、学びのスピードも上がりますし、なんか、学習してるだけだと、こう、結構漠然としたものを学んでいくというか。
うーん。 うん。 ほう、なるほど。 うん。 あっ。あ、抽象的なんですよね、結局、形がないとね。うんうん、なるほど。うんうん。
うんうん。そうですね、なんか、色んなものに使えるスキルは学べるかもしれないですけど、やっぱり、こう、仕事受けてやった方が、具体的なやり方とかを習得できるっていうので、ま、その学びのスピードが上がるっていうのはいい点かなと思います。
はい、うんうん。 うん。 うん。 ははあ。 うん。 なるほど。いや、なかなか、その、すごい、あの、聞いただけだと難しいことをされてるされてたような感じですけども、あの、なんか、その動画動画編集のスキルで、なんか、あの、具体的に、あの、何ヶ月ぐらいでどのレベルになった、あ、何ヶ月ぐらいでも、あっ、仕事は、もう、一通りできる、この仕事は受けられるとか、どのレベルになったかっていうのはなんかありますか？
ふんふん。 うんうん。 そうですね、3ヶ月ぐらい経ったら、その割と自分ができること、できないことの見極めが、こう、なんだろう、仕事の情報とか見てても分かるようにはなってきて、とか「あ、もうちょっと学んだらできそうだな」とか、が、大体3ヶ月目ぐらいで、分かってきたかなと思いますね。
うんうん。 うん。うん。 はあ、すごい。 はい。 うん。 え、3ヶ月ですか。いや、素晴らしいですね。早いですね3ヶ月で、あの、自分が全く知らなかったスキルで仕事が取れるようになったってことですよね、それ。
うんうん。 そうですね、3か月目くらいからちょっと増えてきて。
うん、ん。 あ、なるほど。え、そうなんですね。なんか、あの、使って良かった教材ですとかサービスですとか、なんか逆に、その時間の無駄だったみたいなサービスってありますか？
うんうん。 は、教材はほんとにもう今改めて考えてもユーチューブしか使ってなくて。<laughs>
<laughs> あらすごい。ユーチューブだけでスキルを身につけてしまうなんて、すごい。うん。
そうですね。あとはなんか、こう、仕事でやらないといけない作業が出てきた時に、やり方がわからないってなったら、ま、そのユーチューブなりネットなりで調べて、自分でやってみるみたいな感じで学んでたので
うん。 はい。 うん、あら、うん、うん。 うん、ふんふん。 ああ。はい、なるほど。
なんで、教材とかって全然買ってないんですよね、結局。
あ、そうなんですか。じゃあ、やっぱり手探りで本当に、あの、チャレンジですよね。挑戦してねやられたんですね。すごい、ああ。
そうですね。 うん、だから最初結構、低単価の仕事、最初やっぱり低単価だったんですよ。<laughs>
うん、あ、うん。うん、あ、そうですよね、あの、しごなかなかその専門的なスキルだったりとか経験がないとね、あの、なかなか高単価の仕事って入ってこないですもんね。うんうん。
そうなんですよね。しかも低単価だし時間かかるしみたいな、もうなんか大変だったんですけど。<laughs>
うん、あ、なるほど、いや、そんな状況だとご家族だったりとか、ま、前の職場だったりとか、そのね、あの、周りの理解っていうのは得られましたか？
あ、そうですね。夫は結構理解してくれて、ま、ちょっとなんか睡眠時間削ってやっちゃってると心配とかはしてましたけど。<laughs>
ふーん、うん。 あ、あ、ああ、ああ、やっぱりねちょっと、あの、自分の体に負担をかけてみたいなことが最初はあったんですね、そしたら。
最初はそうでしたね。
か、いやね、日本でなかなかいきなり仕事変えるって、なんか大変だと思うんですけど、なんか、あの、そういう、これからそういうことに挑戦したい方に一言アドバイスとかあればお願いします。
うん、うん。 は、もうとりあえずやってみて、で、向いてるか向いてないかもやってみないとわからないので、とりあえずやってみることですね。<laughs>
うんうん。 はい、うんうんうん。 なるほど。いや、あの、すごいためになるお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また、よろしくお願いいたします。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
失礼します。